Como é que o ciclo das chuvas afeta o seu dia a dia?
Olha, acaba afetando mais do que eu gostaria, para ser sincero. <giggles> Isso, exatamente. Eu me mudei tem a algum tempo pra Holanda, e eu já sabia, né, que o o inverno daqui é mais rigoroso, é mais frio, mas eu não esperava que o ciclo das chuvas fossem tão intensos como eles são, né.
Sério? Hum. Sim. Então chove mais aí do que o normal? É isso?
Chove, chove bastante, chove durante o inverno, eh, chove bastante mas não se limita só pro inverno. Tem alguns períodos às vezes na na na primavera, no outono, que também acontecem chuvas. E são umas chuvas chatas porque, eh, além da chuva, eh, tem ventania, né, são chuvas com vento.
É. Ah, tá.
Então, pro dia a dia, acaba não sendo eh eh, agradável.
É um é um incômodo, sim, é um é um vento frio a chuva entra por todos os lados não pode deixar janela aberta andar nas calçadas, é, uhum.
É um incômodo. Isso, é terrível. Janela aberta, não pode. Exatamente, todas essas e e essas chateações acontecem. E assim aqui como a maioria, o o principal meio de transporte é andar de é a bicicleta, então isso, é as pessoas
É. Ah, é? Interessante na Holanda então, pats eh, o você pode dizer que o principal meio de transporte é a bicicleta?
Uhum. É o principal, é o número 1, eh, tanto é que até no para o trânsito, para as leis de trânsito, a bicicleta ela é a prioridade número 1, eh o
Uau. Isso é é muito comum. A a na China tem uma quantidade de bicicleta muito alta, na Índia também. Então quer dizer que a Holanda também está nessa nessa evolução, porque é uma evolução, né. Grandes cidades grandes cidades. Ci Ci Uhum.
Uhum. Isso. Tá. É exatamente, é um revolução. É é bom, é é é e é gostoso, na verdade, pelo porque as pessoas elas realmente têm o hábito de usar a bicicleta desde quando elas, da infância até a a a vida, eh, já idosa, né. Até a a vida mais sênior, porque todo mundo
Mas, hã, é uma solução espetacular. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que que se tortura com a quantidade de carros e a quantidade de trânsito. E nas ruas nenhuma ou quase nenhuma bicicleta. Ne
Uhum. Uhum. Exato. Poderia ser diferente, poderia ser diferente. É uma coisa super interessante que até mesmo a mesmo sendo desagradável com as chuvas, mas uma coisa que não tem como se reclamar aqui é da malha, eh, da da malha, eh, rodoviária que eles têm pras bi paras as bicicletas, eh, as ciclovias, eh, eu costumo f
Aham. Ciclovias. A a cidade inteira é pensada nisso?
A cidade inteira o o país inteiro, na verdade, porque até as cidades menores elas têm também ciclovias, eh, que facilitam muito pra todas as pessoas. Eh, eu costumo dizer quando eu recebo amigos, né, a alguém vem visitar a gente aqui, eu costumo, eh, fa eh, até brincar com eles pedirem para eles fazerem a simulação no GPS entre a como eles che eh, em quanto tempo eles chegariam no destino que eles querem de carro, de bicicleta ou então de transporte público, né. Um tram, um metrô. A bicicleta na maioria das vezes ganha, porque é muito bem desenhado a a a a ciclovias pela cidade inteira.
Uhum. Hum. E a bicicleta ganha todas as vezes. Uau. E você usa o GPS da bicicleta?
Eu já cheguei a usar, teve um período logo quando eu vim morar aqui e que inclusive, a a a as chuvas me atrapalhavam um pouco em alguns dias. Eu trabalhei como delivery, logo no início. Eh, e eu fazia entregas com bicicleta, era uma bicicleta elétrica eh, mas eh pegava todo, eh, todos o as estações do ano, às vezes em 1 dia só, sabe. <laughs> Era inverno, era verão, era outono, porque tinha ventania, folha, chuva, tudo no mesmo dia, mas assim, eh, a facilidade que eu tinha de fazer as entregas
Uhum. Hã. Aham. Uau. E você disse que a a chuva o ciclo das chuvas é um é um um obstáculo a ser vencido. Como é que você vence eles? Nesse caso, por exemplo, hoje talvez você possa escolher não sair de casa, mas na época do delivery você não tinha como escolher. Como é que enfrenta a chuva de de bicicleta?
É um É Então Uhum. Uhum. Não, en Então, nesses casos, tem que sair com capa de chuva. Eh, eu já a a a a minha mochila de entrega ela já era impermeável, então assim, tem como a gente não se molhar u utilizando alguns equipamentos, mas, eh, o incômodo do vento, às vezes até da da da água, né, batendo no rosto, ele acontece, é inevitável, é é constante. Mas assi
É constante. Uhum. E a capa de chuva protege de verdade ou a por exemplo, a sua calça estava sempre molhada?
Protege. Não, protege. As capas de chuvas elas são muito boas e eh, aqui, vendem e até com preços mais baratos por e e já já existir um uma procura tão grande, sabe. Todo mundo te e e tem, então, os preços não são caros. Eh, e era uma das coisas que eu utilizava para minimizar, né.
Hum. Então, não é uma capa de chuva, é uma roupa de chuva mesmo, calça e
Não, era uma é uma capa, mas é uma capa longa, que vai a até embaixo. Eh, só que essas capas de chuva, elas têm uma abertura aqui na frente, eh, que a todo mundo que fica usando essas capas fica parecendo meio que tá grávido, sabe. Porque elas são meio a a arredondadas mas é justamente pra isso, pra pegar a abertura da da perna na bicicleta. É é interessante é interessante.
Hum. Hum. Ah. Certo. Olha! Então, é como se fosse uma saia, um vestido de padre por exemplo, e ali você
É exato, uma uma uma ba uma batina, eh, seria uma boa descrição, só que com um gorro também, né, a parte de pra cobrir a cabeça.
Aham. Hum. Então você, a chuva vai ali e escorrega até embaixo e cai, não não te molha.
Vai, cai cai. Não não não molha o a as entregas também eram feitas também já preparadas, né, para isso, então, o o o com a bolsa impermeável.
Então você não faz mais isso, você trabalha em outra coisa.
Não, não, essa foi a minha primeira oportunidade aqui, mas assim, eu sempre observei a a a a essa questão do fluxo das chuvas, mesmo em outras condi em outras oportunidades.
E Então, o que você faz hoje? Como é que as chuvas te incomodam de formas diferentes? Você, num dia chuvoso, vai ainda de bicicleta ou você prefere um Uber ou alguma coisa assim?
Ah não, sempre de bicicleta. Mesmo com um incômodo, eh, eu prefiro, eh, ir ir de bicicleta. Eh, na ver eu fico chateado na verdade, quando eu preciso pagar transporte público. Porque é desnecessário, porque, eh, não tem realmente essa necessidade, sabe. É uma coisa interessante é que por exemplo, aqui, eh, na minha cidade, eh eh, eu moro em Roterdã. É uma cidade que o transporte público, eh, para de funcionar a partir de meia-noite. Então assim, se eu tiver, eh, na rua, em algum encontro ou em algum, eh eh eh, restaurante, em algum lugar, eh, e for voltar pra casa, se eu não não tiver de bicicleta, eu vou ter que pedir um Uber, ou então vir vir andando, porque a depender da distância. É, tem o horário marcado pra usar o transporte público e e quando eu saio só com a bicicleta eu num eu fico de desprendido dessa questão do horário.
Hã! Certo. Uhum. Insa Uhum. Você tem um horário marcado então, né. Mas a ca Tá certo. Oh, com relação a carros, as pessoas têm carro na Holanda. A quantidade é muito menor do que pessoas que não nunca foram lá pode imaginar, ou a quantidade é grande, tem trânsito, tem tem tráfego?
Hum. Sim. É é uma comunida é uma É, é menor. É uma quantidade menor.
Então tem poucos carros na rua?
Tem poucos carros, eh, não chega a a não che pelo menos aqui na na, eh eh, na minha cidade não chega a fazer um engarrafamento. Em Amsterdã faz, né, é uma cidade maior, em alguns momentos do dia tem, eh, congestionamento de carro, mas assim, com muito pouco barulho e poluição, porque no o todos os carros ou eles são elétricos, eh, ou então eles também são de energias, eh, renováveis, então não existe mais aque o os carros soltando fumaça, eh, pela cidade.
Uhum. Olha. Uau, que incrível. E Roterdã é uma cidade conhecida. Não era aí que tem o não é aí que tem o Grande Prêmio de Fórmula 1?
É, é E acontece, é é próximo daqui, na verdade, mas é é a 2ª maior cidade da da Holanda, então, mesmo não sendo uma mega cidade, assim, de de uma megalópole em relação a tamanho, ela tem uma estrutura de de de cidade moderna, eh
É. Hum, certo. E e usar carros, é realmente, usar carros e bicicleta, é realmente uma preferência nacional? Ou ter carro é mais caro do que o normal, então, as pessoas preferem não ter carro?
Uhum. Uhum. Então, a ter carro não é tão tão caro aqui, em comparação a outros lugares, o os carros, eles costumam ser mais baratos aqui, eh, e existem incentivos.
Uhum. Certo. Olha, então é a preferência é a preferência da população mesmo eles preferem
É uma preferência da população, eh, tanto é que, em qualquer lugar, eh, que você for, eh, seja um restaurante ou ou ou seja, eh, um um um uma biblioteca, um museu, no lugar de fora, no no no estacionamento, com certeza o estacionamento de bicicleta vai ser muito maior do que o de carro, e você vai ver uma quantidade enorme de bicicletas.
Que legal. Olha! Como é diferente, hein.
Uhum, é bem diferente.
As pessoas as pessoas que vão pela primeira vez se surpreendem com essas coisas? Seus amigos, familiares?
Sim. Se surpreendem. Eu faço todo mundo, eh eh, montar na bicicleta e se desafiar, porque todo mundo sabe andar de bicicleta, mas fica com aquele medindo: "Ai, no trânsito, no sinal, não vou". Mas, é é é só mesmo uma questão de da pessoa relaxar e e seguir, porque não tem nenhuma diferença de de uma outra sinalização em nenhum outro lugar, é um sinal vermelho, é verde e amarelo, é só <laughs> seguir aquilo, sabe. Então, eu sempre incentivo muito, tanto é, que quando e e, eh, os meus amigos eles vêm visi vêm me visitar, eu peço bicicletas emprestados do dos meus amigos que moram aqui, né, de vizinhos, pra justamente não precisarem alugar e aproveitarem, né. Eh eh, e, eh eh, isso aqui na cidade é bem bacana.
<laughs> Uhum. Uhum. Certo, que legal, eh, é é bom, eh, e ainda tem a vantagem física.
<clicks tongue> E E a Uhum, exato.
Se movimentar faz bem pra todo mundo em qualquer idade em qualquer tempo mesmo de baixo de chuva.
Faz. Exato, e eu, eh, ven vinh venho acostumado, né, de de uma outra realidade de de ciclo de chuvas. Eu venho do Nordeste e assim, pro Nordeste não chove, na verdade, no Nordeste só existe o verão, não existe outra estação do ano. <chuckles> Eu vim perceber isso, quando <chuckles> eu vim morar fora porque, assim, independente do período do ano, é calor o tempo inteiro. É somente
Aham. Certo. Ah é? E lá não chove muito? Olha. Pois, foi difícil adaptar?
É, foi e foi foi uma das coisas mais difi foi uma das coisas difíceis, eu acredito que sim. Além da da língua, né, da língua estrangeira que também me atrapalhou bastante, eh, o essa questão das chuvas, eu me me recordo que só em junho, que era um período, assim, meio que no meio do ano, que aconteciam algumas chuvas, algumas geadas lá, e era o a minha referência, né, de de ciclo chuvoso. Então, chegar em um exato. Então, chegar em país aonde acontece muito mais chuva, com com de um jeito diferente
Uhum. Certo. Entendo. Uhum. Entendo. E as estações são melho mais bem definidas, né, então é, tem uma adaptação. E hoje você está mais adaptado se você, quando você volta ou se você voltar ao nordeste você vai estranhar?
Sim. Exato. Uhum. Não, eu acredito que não. Eu gosto, eh, eu eu me adaptei, na verdade, eu vivo me adaptando à à às às temperaturas. Sinto, sinto saudade sempre, e sempre que tem uma oportunidade, eu vou visitar minha família, eh, vou vou encontrar com amigos também por lá e uhum.
Hum. Mas tem saudade. E lá no nordeste? Você pega a bicicleta?
Então, eu pegava quando eu era criança. Eh, f eu aprendi a andar de bicicleta quando eu, eh, no período da infância, e aí eu só vim, eh, me reencontrar de novo com esse hábito do do ciclismo, né, de de pedalar, quando eu vim morar fora. É mais hoje em dia ...eh, eu não sei se eu andaria de bicicleta lá cidade na na minha cidade tem muita ladeira. <laughs>
Hum. Ladeira, ah tá então, pra su so subir de bicicleta é um esforço, assim, maior talvez seria uma dificuldade
Uhum. É, não seria estimulante, sabe. Não é não é tão gostoso quanto exato.
Um um um obstáculo. E aí em Roterdã, então, é mais plano? É mais tranquilo?
É, exato. Como é tudo aterrado, aqui não existem nem montanhas, né, na Holanda, então, é tudo planinho. Não tem dificuldades nem nem pra pedalar, sabe. Eh, o eu acho que o máximo de de subida que pode ter, que o a alguém enfrentar numa bicicleta seria pra ir em em em uma ponte, eh, em alguma coisa assim ma mais íngreme, mas normalmente durante a cidade não tem não.
Olha. Uhum. Uma travessia de de linha ferroviária.
Isso, exatamente.
Aham.
Pois é, é
Ah, que legal.
E aí foi isso. Eh, hoje em dia, tenho aprendido, eh, a reconhecer, né, eh, o o o esses novos períodos de ciclo de chuva e e as estações do ano também. Porque era tudo definido no quando eu estudava no colégio: "Ah, eh eh, no no outono, eh, as folhas caem, na primavera vão vão ter flores, no inverno, eh eh a eh, neve", nunca tinha visto e agora, eh, eu tenho conseguido acompanhar, né, cada cada uma dessas estações como falam nos livros. <chuckles>
Uhum. Isso é nunca tinha visto isso. <laughs> Olha, obrigado, foi muito bom saber assim começar uma conversa sobre o ciclo da chuva e como o seu estilo de vida é inovador, baseado num país desenvolvido igual o seu. Obrigado, tá.
Eu que agradeço. E eu que agradeço.
Até a próxima.
Até a próxima.